Ah vous pourquoi vous vous, heu, vous avez des enfants qui sont comme ça?
Non, j'ai pas d'enfants, c'est des amis.
Ah oui, des amis, heu, qui sont co ah oui, qui sont comme ça avec leurs parents. Mmh mh.
Il y a des amis, voilà, avec qui j'ai grandi, ben, qui sont comme ça, heu, voilà et qui sont, voilà, qui vivent avec leurs parents, donc ils ont pas de frais de loyer. Ils ont
Bah, il y en a beaucoup, hein, de jeunes qui vivent avec leurs parents, hein? Ils vivent de je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent de plus en plus longtemps avec leurs parents. Mon mon neveu, heu, il vivait avec, heu, ses parents- pourtant il gagne bien- il vit bon, maintenant, il a pris un studio parce que, heu, ça lui coûtait trop cher de rentrer en taxi, heu, tous les soirs, mais il a déjà, heu quel âge il a? il a déjà vingt-s 27 ans, je crois ou 26 ans. Il il est né en 98 donc heu. Oui, il a ans, il a déjà vingt-sept ans donc hem, vous voyez? C'est heu et et il y en a beaucoup comme ça, hein, qui, heu, pour leur
C'est ça, il y en a il y en a de plus en plus. Mmh mh. Mmh. C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Mouais. Mmh. Ah oui, c'est dans ces eaux-là hein, 27 ans, ouais. Mmh. Ouais. Il y en a beaucoup, de plus en plus, ouais. Il y en a de plus en plus, des gens qui restent à la maison, heu, puisqu'ils se rend compte qu'ils sont bien à la maison. Ils ont pas envie de dépenser l'argent dans un loyer et cetera, et heu, bon, heu, moi ce que je leur dis, c'est: «Utilisez cet avantage à vous pour pour votre avantage et pour économiser, pour pouvoir faire quelque chose. Et même si tu, achètes, par exemple, tu travailles, achète-toi un petit studio, même si c'est pas pour toi, tu le mets en location, ça te fera quand même quelque chose de côté». Pour l'avenir, mais bon, oui.
Mais ouais. Ben oui. Ouais. Pour économiser. Ouais. Pour économiser, oui. Ouais. Ouais. Voilà, d pour l'avenir, oui, exactement, oui. Mais quoique maintenant pour acheter, heu, les propriétés, heu, même un studio, c'est ça coûte cher, hein? L'immobilier, bah, l'immobilier c'est fait pour le riche les riches maintenant, hein, heu. C'est enfin où j'habite, heu, c'est pour les riches. Ah oui, ça dépend où on est, oui, c'est vrai. Mais moi, où je suis, heu
C'est ça. Ça devient de plus en plus compliqué, c'est vrai. C'est cher. Bien sûr. Ça dépend. On peut toujours se débrouiller, heu, dans certains endroits.
Ouais, oui, ouais. Mais moi, où je suis, c'est c'est excessif.
Bien sûr, si vous parlez de cap capitales, Paris. Il y a Il y a certaines il y a certains endroits où c'est excessif, par exemple, le sud, la Côte d'Azur, Paris, il y a des zones comme ça où des où certains quartiers de certaines villes qui sont assez riches, mais on peut trouver de de très beaux endroits dans les alentours à à des prix convenables, hein, à des prix convenables, à qu'il y a des gens peuvent se permettre. Il faut juste en en avoir les moyens et faire, heu, les efforts pour.
Ouais, voilà. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Ils sont moins chers, ouais. Ouais, Ouais, exactement, oui.

Alors heu, déjà, bon: c'est quel
Pour éviter les dettes dans le futur, quoi.
Pour éviter les dettes dans le futur, oui. Alors, pour éviter dans dettes futures, déjà, il y a plusieurs hem bah parfois parfois parfois on n'a pas le choix parce qu'il faut prendre des risques si on veut travailler à son compte, mais il faut rester raisonnable, Il faut pas, heu, prendre de gros crédits, heu, lorsqu'on n'est pas sûr de pouvoir, heu heu, d'être au moins minimum à l'aise financièrement pour ne pas être dans le, heu, dans le
Mmh mh. Ouais.
dans le dans le, mmh, comment dire, dans l'état où vous ne pouvez plus, heu, ne payer vos emp si vous prenez un trop gros crédit, par exemple, à la banque, bah ça peut être compliqué justement à rembourser chaque mois, donc heu ça vous de z vous allez avoir des difficultés à payer un peu tout le monde, donc vous pouvez vite, heu, être dans le trouble. Donc heu, déjà
Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Oui. Ouais, ouais. Ah bah de toute façon c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a mené à la crise de 2008, c'est parti, heu, à partir de de de des maisons que les gens achetaient, qu'on accordait des crédits à tout le monde, à des gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas solvables, voilà, qui n'étaient pas solvables. Et heu et heu alors heu, il y a eu un moment où personne ne pouvait rembourser puis ça a amené à c c'est devenu une crise, heu, économique mondiale oui, mmh mh, la bulle a explosé.
mmh mh. Les crédits, c'est ça? À tout le monde puis qui ne pouvait pas, c'est ça, c'est ça. Mmh mh. C'est ça. Ça amène une crise, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça, exactement. À un mo à un moment ça a ça a été trop et, bah, c'est c'est donc c'est c'est exactement ça. Donc heu, si vous avez besoin de financement pour votre projet, heu, essayez de le faire quand même dans la limite du raisonnable sans trop en abuser et surtout bien préparer votre projet. Donc heu voilà, il faut il faut prendre, en fait
Ouais exactement, ouais. Ouais, c'est ouais ouais. Ouais, exactement, ouais. Ouais s ouais. Ouais, moi moi je me mets, heu, jamais, heu, en dette et dans le pays où je suis, heu, on u on utilise les cartes de crédit, heu, c'est privé, hein, donc heu, on peut, heu, dépenser beaucoup plus que ce qu'on a, heu, d'argent de de côté, mais bon on rembourse petit à petit avec un pourcentage d'intérêt, c'est comme une maison, quoi, hein, on prend un crédit <clears throat> et il y en a il y en a qui qui qui abusent et qui s'endettent jusqu'au cou et puis jusqu'au point où ils peuvent plus, heu, rembourser
Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr, c'est normal, c'est comme un petit oui, un petit crédit, oui. Bah c'est ça et et en général, j'ai envie de dire, c'est la cause de ça, c'est faut faire attention aux jeux d'argent. C'est la 1re heu, c'est le p c'est la 1re chose, c'est vous faites de vous êtes dans les jeux d'argent, vous pouvez devenir accro, heu, vous pouvez, heu, être hors limite.
Ah oui? Ouais, exa ah oui, oui, oui, les jeux d'argent, oui, c'est
Les jeux d'argent, c'est très, très dangereux, donc si
Ah, là.
Faut éviter, si vous savez pas vous contrôler, faut éviter les jeux d'argent. Les paris et cetera.
Ah bah, oui, oui, oui bah il y a il y a des familles, j'ai vu des reportages sur des des des des des personnes qui ont ruiné même leur famille avec ça parce qu'ils empruntaient de l'argent à droite à gauche et ils pouvaient plus, heu
Mmh mh. Heu bien sûr, à tout le monde, à tout le monde, il y en a même il y en a qu'ils sont si qui ont qui ont qui ont mal fini, je veux dire, il y en a qui ont qui qui ont très mal fini à cause de ça. Donc c'est c'est quelque chose de très, très dangereux. Heu, si on ne sait pas se contrôler, il faut faut faire attention et même quand on sait se contrôler, on on arrive à se contrôler au début jusqu'au moment où heu
Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais.